मैं जो करता हूँ ख़ुश रहने के लिए बस अब तो ब लाइफ़ बिज़ी हो गई है। तो ज़्यादा टाइम तो वर्क में जाता है मेरा सुबह से शाम तक। फ़िर रात में भी ज़्यादा वक़्त उसमें मतलब ज़्यादा टाइम तो वर्क में जाता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं कहीं बाहर चले आता हूँ जो एनवायरनमेंट में रहता हूँ। उससे बाहर जाने से मुझे मतलब कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट होता है। और कहीं न कहीं दूसरे चीज़ों में मन लगता है मतलब कुछ और सोचने का मतलब माइंड कहीं और जाता है। हाँ, मौका मिलता है ऐसा।
जी। हाँ जी। बिल्कुल। जी। हाँ जी। मौका मिल जाता है और मानसिक तनाव काफ़ी कम होता है बाहर जाने से। हाँ जी, तो ऐसा कुछ भी आप करते हो? जैसे काफ़ी लोग सुबह उठके कसरत करते हैं, उनको उसमें ख़ुशी मिलती है। कुछ लोगों को जैसे अपने पसंद का खाना पसंद होता है। तो वो रोज़ अपने पसंद का खाना खाते हैं ताकि उनको उससे ख़ुशी मिले।
हाँ, बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अच्छा।
कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद होती है तो वो उनसे बहुत उनमें उसमें ख़ुशी ढूँढ लेते हैं। और हाँ जी बताइए?
हाँ। अच्छा। हाँ मुझे हुँ। तो मुझे भी ऐसे ही कुछ पसंद है। मतलब जैसे मुझे मैं ज़्यादा टाइम तो मेरा लैपटॉप पे गुज़रता है। तो मुझे कोडिंग कोडिंग वग़ैरह पसंद है तो मैं ज़्यादा टाइम कोडिंग में मतलब कुछ नया मतलब कोई एप्लीकेशन या कोई ट्रांज़ेशन इफेक्ट्स लगा दूँ, कोई अच्छी वेबसाईट बना दूँ। तो मुझे इससे बहुत ख़ुशी मिलती है और मैं और भी इसे करने की कोशिश करता हूँ ऐसा। जी और जो है थोड़ा बाहर घूमना बहुत पसंद है दोस्तों के साथ। बस ये 3 पसंद। जी।
जी। हाँ जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये।